Hello! Magandang umaga.
Magandang umaga din po.
Kamusta ang buhay buhay?
Ha. Okey lang naman po. <chuckles> Ikaw po ba, nakapag-almusal na po ba kayo o brunch?
Mhm. Kape lang. Mamaya na siguro para brunch, oo, oo. Ikaw ba, kumain ka na?
Kape, a ah, brunch na, brunch. Oo. Brunch na brunch na lang din siguro. <laughs>
'Di ba 'yun ang nauuso na rin talaga sa panahon ngayon, para isahan na lang. <laughs> Oo, mhm.
Oo. Kaya nga eh. <laughs> Nakaka-tipid pa. <laughs>
Totoo naman, oo. Mm
Ah he Oo, oo. Ah eto po, may meron po tayong topic dito sa travel and adventure na kung saan eh, ah, meron siyang ano, ah, ano ang pinaka-surprising na nangyari sa iyong adventure? Ikaw po ba?
Ayan. Hmm, mm. Ako sa, ha, wala pa akong ma-isip talaga. Ah, ikaw kung may na-isip ka na, parang wala, wala pa akong ma-isip diyan, pero ikaw?
<chuckles> Ako siguro ako siguro, um although marami naman akong napuntahan ng mga lugar 'tsaka Pero yung tumatak talaga sa'kin eh, yung nag last time na nag-Siargao kami.
Oo. Ah.
Eh, ah, yung hindi ko talaga siya inaasahang nakita talaga, surprising talaga siya. Kasi no'ng sa hotel namin, eh, ah, siguro mga kalagitnaan ng gabi nanggaling kami ng ng party ng club do'n sa isang club sa Siargao.
Oo. Oo. Oo. Oo.
So, pagtingin ko sa window naka-glass window kasi 'yon, so, pagti pag-open ko ng curtain nagulat ako sa baba may may pool kasi sa baba. So, may mga foreigner na na ano, na yung, alam mo na, nung gi ginagawa yung hindi dapat.
Oo. Oh, oh. Ah, hina ako nakakaloka naman. Talaga namang surprising niyan, oo.
Oo. As in, nag nagulat talaga ako tsaka di si ah
Oo.
Tinawag ko yung kasama ko, ayun.
<laughs>
Nanood talaga kami. Pero yung kumbaga parang yung nanonood ka pero para kang may mixed emotions na kung ano ba, ano ba 'to sila, ah, hindi hindi pwede naman siguro dalhin 'to sa kwarto o ano, ba't d'yan talaga sa pool. Tsaka may mga wala wala kasing mga Pinoy that time sa pool. So, halos do'n siguro mga 4 na pair na mga turista, so, parang yung tatlong pair do'n, eh, parang normal lang sa kanila talaga. Tsaka mga lasing na talaga sila. So, yung mga mismong siguro wala nang nagbabantay sa hotel. So
Ah, oo. Oo-oo-oo. Ah. Oo-oo. Oo. Ah, na oo. <chuckles> Ah, oo, na staff, ganyan. Oo.
Oo, gano'n po. Parang free lang talaga sila. Bi naka nakakagulat talaga. As in, 'yon na lang <laughs> isa talaga yung mga experience ko. Oo.
Oo. Nakakaloka naman 'yan. Hindi lang nakakagulat. Nakakaloka rin talaga ng matindi.
Grabe. Totoo.
Oo, nakakaloka naman. Ah, oo.
Parang mas, ah, although, ah, nanood lang kami like siguro mga 5 minutes, after that parang sinabi namin sa sarili na like bahala na sila diyan, gano'n.
Oo. <laughs> Kaya nga eh.
Oo. Pero grabe talaga. <laughs>
Oo, Diyos ko, parang kasi sa maaaring sa ibang kultura ay ano nila 'yon eh medyo normal lang na hindi naman nakakasagabal, oo, at at sabi mo nga dahil ano, ah, madaling araw na ba 'yon o hatinggabi eh, ganyan, iniisip nila tulog na ang mga tao, ganyan. Pero sabi mo nga may mga iba pa silang kasama kaya <laughs> wala na rin talagang pakialam, ang mga kasama nila, oo.
Oo. Kahit sa mga public places, oo, gano'n, oo. Oo, hatinggabi. Oo. Oo. Kaya nga. <chuckles>
Oo.
Ikaw po ba, ano bang mga
Yung yung sa'kin 'di nama <laughs> ano siya, hindi naman talagang kontrobersyal ang naalala ko lang pala no'ng isang beses na, ah, nasa Batangas kami tapos may pinuntahan lang kami na kaming magpipinsan ito na may pinuntahan kami na, ah
Oo. Oo.
ay, isang island do'n. Tapos yung pabalik na kami, medyo
Oo.
Di ba gabing-gabi pero hapon na kasi 'yon, ayan, biglang sobrang lakas ng mga alon, nasa gitna kami. Talagang nagulat kami kasi ayos lang naman pana, ah, payapa naman yung dagat pero no'ng nando'n kami sa gitna bigla namang grabe. Kasi parang paulan na pala, oo, uhm, surprising na nakakatakot din dahil grabe talaga yung nag talagang nagpadasal na kami, oo, eh, tapos ang nakakaloka kasi eh, ah, kami-kami lang at sandali lang kami nagpaalam sa aming mga magulang, sa mga, ah, ah, tito, tita. Kaya syempre pangamba din nila na baka nag-aalala na sila, oo, tapos yun, maliit lang naman na, ah, bangka 'yon. Pero buti hindi rin kami pinabayaan ng nila kuya na nandon. Pero yung talagang may kalalaan na akala namin ay matutumba na yung bangka, iyon.
Ah, wow, nakakatakot. <laughs> Oo. Nag-iba. Oo. <laughs> Syempre, dagat 'yan, eh. Oo. Grabe. Oo nga. Nakakatakot 'pag ganyan, mapapa-overthink ka na lang talaga na ganito, what if. What if? Naku! Dagat pa naman.
Totoo. Oo, tapos Kaya nga at sa gitna pa. Kaya dasal-dasal, oo, matinding dasal talaga.
Oo. Lalo na 'pag may phobia ka pa. Naku!
'Yon nga, eh, 'yon nga. Buti naman wala sa amin, ayun talaga, siguro pag kasama namin yung mga medyo nakaka-tanda 'yon pa napagalitan na kami niyan. Pero 'yon talagang ano mga bata hindi naman bata, pero medyo mga bata pa rin kasi kaya kailangan lang ilaban, oo. Ikaw ano yung mga oo. Ayan 'yong bago, 'yong sabi mo nasa Siargao kayo. Ano 'yong mga pangyayari bago dumating yang pinaka-surprising na parte?
Stressful. Oo. Nakakatakot 'yon. Oh. Oo. Ano? Ah, although parang hindi na siya normal, ay parang normal na siya sa'kin. Kasi nanggaling kami ng club, so normal na may mga foreigner, na mga turista na nag-hahalikan. Lalo na may mga Pinay din do'n, mga Filipina na ganito, ganyan. So, ah, 'yon yung nangyari 'tsaka hindi talaga namin i-nexpect. Kasi kami is uuwi na talaga para mag, ah, settle down na kasi hating-gabi na, 'tsaka parang pagod din sa, sa island hopping. So
Oo. Ah, oo oo. Mm, mm. Oo. Oo, oo. Hmm, hmm.
'Yon yung time na parang ang sarap munang mag ano, ah, mag yosi-yosi sa labas. So, gano'n 'yon at sa labas, sa terrace na talaga, sa balcony, eh, pag labas gano'n na yung nangyari. So, parang grabe nakaka-surprise lang tala 1st time ever na nangyari na nakakita ka aktuwal 'di ba, na nagbe-bembangan, oo.
Oo. <laughs> Oo, na malapit. Oo, oo 'yon nga.
'Tsaka akala ko napapanood lang 'yon sa mga palabas, sa mga gano'n pero grabe.
Sa pelikula. Ah, oo.
'Yon talaga, uy grabe!
<chuckles>
Grabe talaga, <chuckles> iba talaga 'yung mga ano, turista pagdating sa ganyan na punto na sa ganyang punto na, ah, ipapalabas talaga nila kung ano 'yung ano nila, eh.
Mm. Oo. Emosyon, tama. Oo, oo.
Oo, oo. 'Di ba? Ikaw ba, um ano bang ano, ah ay paano ka nag-react kung nung mangyari 'yung mga unexpected na iyon?
Oo. Na naku natakot. 'Yun. Malamang 'yun talagang unang-una, natakot, ganyan. Gabi kasi doon magka sabi ko nga kasama ko 'yung mga pinsan ko, ako pa 'yung pinaka ate nila kaya parang kahit 'yung meron akong kargo oo, sa pagbalik namin kung ano man eh, ah, naku lagot na lagot ako sa pamilya namin. Kaya, yun din bilang, ah, naka pinakamatanda nung panahon na yun ay nung panahon na yun. Unang-una talaga ang takot, um, <sniffs> pero ayun nga dapat 'di mag-panic ganyan at, ah, <breath> ano rin talaga, ah, buti na lang din, 'yun nga i kapag ma responsable at maaasahan 'yung mga kasama naming kuya na may-ari nung bangka ayun, um, na buti nalagpasan naman talaga. Pero 'pag sa mga ganyan palang surprising, dapat 'yung emosyon mo din ay depende nga kung ano 'yung makikita mo o mangyayari, pero dapat ang emosyon mo ay
Oo. <laughs> Nasa iyo 'yung responsibilidad. Oo. <chuckles> Oo. <chuckles> Tama, tama. Oo, o. Oo.
kalma lang o baka ano yun, 'yung ano rin, para 'pag may mga kasama ka para hindi rin sila maapektuhan. <chuckles>
Oo, oo. Para hindi din sila mag-panic 'di ba?
Oo.
Hindi magko-cause ng commotion so, ano
Oo, ab
yun yung talagang mahirap, eh.
Kaya nga. May don sa karanasan mo na yan, ayan may nautut may natutunan ka ba na hindi mo inaasahan?
Ano, oo. Ako siguro pagdating sa natutunan, siguro <chuckles> isa na yung masasabi ko wa pagdating siguro sa ganyan, um 'wag nang, 'wag nang makialam pa sa mga ano ng iba.
<scoffs> Um, mm, mm, totoo.
Oo. Kasi, siyempre ipagpalagay natin maiinggit ka lang o ano, 'di ba? So <chuckles> sa ayun sa okey lang din naman at least naka-experience din naman sa ng ganong bagay. Pero, parang in the near future pag may gano'n pa, parang ayaw ko na gus ayaw ko na talagang makita. Kasi, tayong mga Pinoy, eh, conservative country tayo so
Oo. <laughs> Oo. Totoo naman. Tama.
oo parang, nakakapanghi hinayang kapag, mismong mga tayo naggagawa din ng gano'n, so oo.
At tsak Oo, kapwa natin. Oo, tsaka ngayon alam mo naman 'pag mga kung ano man ang mga nangyayari, andaming mga bigla na lang na kumukuha ng video. Yun din, baka mam 'di mo alam mag trending, mag-vi mag-viral ka. Okey lang namang mag-viral kung positibo, pero sa mga mag-viral ka ng mga kontrobersyal, naku hindi maganda.
Oo, naku, maba-viral. Oh, nap Oo. Oo, speaking of video, yung kasama ko talaga sinab sa, nasabi niya sakin na kukunan daw ng video.
Ay! Naku sana hindi n'yo naman ginawa, oh.
Oo. Ah, kaya nga sabi ko 'wag na, hayaan na lang, kasi baka, baka kung ano pa makita nila sa social media, ikaw pa ikaw pa 'yong makasuhan oo.
O pagbintangan, oo, totoo 'yan. Lalo siyempre kung sabi mo 'yong turista, hindi inaano rin nila 'yong ku kumbaga sa kung sa ti sa tingin nila, pribado pa rin nila 'yon, ha? Siyempre, oo, na hindi naman nila 'yon ginawa para ma mabigyan kahit na 'yon nga, sa pampubliko sila, pero oo, ang hirap din talaga.
'Di ba? Oo. Oo, oh. Oo. Kaya nga 'di ba? Ito ba, kung may pagkakataon kang, ah, ulitin 'yung adventure, gagawin mo pa rin ba yung mga choices mo noon?
Oo. <laughs> Ano, o, ano, oh, kasi mahilig akong mahilig naman din talaga akong mag-beach, magdagat. Ano, ano naman 'yon, siyempre puwede pa namang ulitin basta 'yung alam mo na, um, ligtas pa din. Maaano mo rin naman sa panahon at kung mapagkakatiwalaan din naman 'yung mga makakasama mo. Oo, yung ano na lang, siyempre handa ka pa rin na yung, ha, ah, hindi yung parang hindi pa rin mawawala dapat sa isip mo yung kaligtasan o 'yung kung ano man ang mangyari, basta handa ka, ganyan.
Oo. Oo, tama, tama. Oo, tama, oo. Prioritize talaga yung safety. Oo.
Totoo yan. Ah, ikaw ba, kung may pagkakataon kang gano'n na parang alam mong maraming mga daming turista ganyan, tapos, enjoy-enjoy.
Siguro 'pag may Oo. Ah, siguro pag, ah, uulitin yung ano yung experience na 'yon, siguro mas siguro mas bet ko ano, yung nasa within the pool na lang siguro ako.
Oh. <laughs> Ah, yung nando'n ka mismo sa pool, wala do'n sa may room, na sa bintana lang, ah.
Wala na sa Oo. Wala.
<laughs>
Ano para mas clearer view. <laughs>
Ah. <laughs>
At least 'di ba, parang worth it yung panonood mo ng palabas. <laughs>
<chuckles> Ah, pero mas nakakaano naman 'yon, nakakailang din talaga. Oo, kung maaari 'di ba, 'wag na lang maulit. Parang ikaw kasi pagdating sa mga ganyan, sa totoo yung ibang tao ang maiilang hindi 'di ba, lal lagi namang gano'n, hindi yung mismong
Oo nga, 'di ba? Ah. <humming> Oo, oo. Kasi pagdating sa point na gano'ng gano'n na yung emosyon mo, wala ka nang pakialam sa palibot, eh.
Oo. Totoo, kasi
Importante makaraos, 'di ba?
Ah, at saka yung dahil nga parang nando'n na sila kumbaga nadala na sila ng emosyon nila. Para na silang nasa loob ng sarili nilang maliit na mundo, oo.
Oo. Wal Tama. Parang kumbaga wala ng t wala ng atrasan 'to, tatapusin na natin 'to, ganito, ganyan, 'di ba?
Tama. Kaya nga eh, yung gano'n. Nakakaloka. Pero syempre
Oh. In fairness, sobrang sobrang gwapo ng guy 'tsaka sobrang ganda din ng girl.
Ah.
Parang nanonood ka talaga ng ano, ng Hollywood movie. Oo.
Oo. Pelikula, oo-oo. Ayan, maraming salamat sa oras mo, oo.
Oh. Oo. Oo, 'tsaka wa wag kalimutan ang branch natin d'yan. <chuckles>
Kaya nga, eh, at ano nawa'y magkaroon pa tayo ng masasaya pero wala namang kontrobersyal na adventure sa ating buhay. Salamat. Ingat.
<laughs> Yes, thank you. Oo, paalam at maraming salamat. Oo, ikaw din.